Oh, tu sais aujourd'hui avec toutes les plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer, et cetera, on a de plus en plus tendance à écouter, heu, des morceaux un petit peu à la carte ou de se faire des playlists. Comparé à autrefois où on écoutait, bah, voilà, on écoutait des CD, donc fallait mettre l'album du début à la fin. Toi de ton côté, tu préfères écouter un album ou te faire une playlist?
Ah, aujourd'hui, je préfère clairement me faire une une playlist. Je suis un fervent supporter et adepte de playlists. Oui, parce qu'au final, on fait ses propres albums, et heu, donc, heu, basés sur nos goûts, sur nos humeurs. Et hem, c'est vrai qu'il fut un temps, ben, j'avais pas le choix. Heu, je j'aimais les les projets d'album, d'avoir le la pochette, d'avoir le CD dans les mains, et cetera. Et c d'ailleurs, ce qui m'a, hem, ma porte d'entrée dans la musique, c'était un album, hein. C'était pas une playlist, c'était le, hem, «L'école du micro d'argent» d'IAM et qui m'a fait, bah, aimer déjà le le rap et heu, les CD, les projets, et cetera. Mais aujourd'hui, j'ai un peu évolué, hem, dans le même sens que l'industrie musicale, c'est-à-dire avec les plateformes de streaming, avec, heu, de nombreuses chansons et le le le nombre de contenus qu'on a à notre disposition. C'est vrai que je me suis adapté et j'ai fait un tri et c'est vrai que je suis plus playlist, ouais.
Ah ouais? C'est pas faux, ouais. Mmh mh. Oui, prends-le. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. C'est depuis les plateformes que tu es q plus playlist ou même déjà avant? Tu essaies peut-être de faire, tu sais sur des CD gravés tu mettais tes chansons préférées, tu te faisais des compiles? Heu c'est, hein, parle nous un peu de ça.
Heu, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait c'est oui, c'est vrai que les plateformes de de streaming ont accentué le fait que j'aime les playlists. Mais tu as raison, avant aussi, je me faisais mes propres compiles. Heu ça commençait par des cassettes audio, donc j'enregistrais quand ça passait à la radio. Bon, ça, c'était plusieurs vingtaines d'a il y a une vingtaine d'une ouais, une vingtaine d'années en arrière et après, j'ai aussi, heu, fait des, heu, des CD. Où en fait, voilà, je gravais mes CD, et je me faisais mes propres albums, compiles parce que
Mmh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord.
un artiste, c'est complet. Donc forcément, il va toucher différents horizons sur son album. Avec des chansons un peu plus calmes, des chansons un peu plus rythmées, chansons un peu dansant, des chansons. Et moi, j'aime pas tout en fait. Donc forcément, je fais mon trie et ça, c'est plaisant.
Mmh mh. Ben oui normal. D'accord, donc ça date pas du tout, heu, de toutes les plateformes de streaming déjà. Tu tu le faisais avant, ça ça date depuis toujours finalement, que tu préfères écouter en playlist?
Non parce que bien que je gravais des CD, que je me faisais des compil sur CD. J'écoutais aussi des albums à côté. Là c'est beaucoup, en fait là, la part elle est clairement, heu, à l'avantage des des playlists. J'écoute très peu d'albums dans leur intégralité, parce qu'au final, heu, je me rends compte que c les les albums sans faute. c'est-à-dire que tu as envie d'en sauter aucune, ou très peu. C'est très, très rare de de nos jours. Après, peut-être qu'avec l'âge, je suis devenu un peu plus exigeant. Donc, c'est d clairement dans dans les playlists, où où je me retrouve le plus. Et en plus, on peut faire des playlists pour plein de choses. C'est ça qui est c'est pas nos chansons préférées, mais c'est des chansons par ton vacances. Heu des playlists dansantes, une, heu, playlist mélancolie. Donc, c'est ça qui est bien en fait. Donc moi, je je suis un fervent adepte de des playlists, même si je sais que ça dénature aussi. Ça peut dénaturer l'œuvre de de l'artiste parce qu' un, voilà, un album c'est un projet, c'est quelque chose de cohérent.
D'accord. Mmh. Mmh c'est vrai. Mmh mh. Ah ouais? En en quoi tu penses que ça peut dénaturer?
Bah parce que moi je pars du principe que les artistes, ils font un album, il y a comment dire il y a un fil rouge, il y a une cohérence, il y a l'ordre des chansons. C'est, heu, c'est comme une histoire en fait, quelque part un album. Donc quand tu pioches des chansons, tu déstructures l'album et du coup ça perd en cohé en cohérence. Et c'est pas forcément ce que le l'artiste voulait au dans un premier temps. Mais bon, aujourd'hui les artistes, justement, ils sont au courant voilà que maintenant, c'est sur les plateformes de streaming. Ils doivent se douter que maintenant, dans notre manière de consommer, la musique a changé. Et ça passe aussi par piocher des sons à droite, à gauche.
Ouais, en général ouais. Mmh mh. Mmh mh, c'est vrai. Ouais, tu tu parlais là, de d'un fil rouge du l'album qui raconte une histoire et et ça, ça me fait penser, à ce qu'on appelle un concept album. Tu dois connaître, heu, t c'est un album qui raconte, heu, une histoire, heu, de la première à la dernière chanson. Et ça, est-ce que ça, c'est quelque chose que mmh, tu trouves que bah justement la playlist, heu, vient, heu, un petit peu contredire, voire carrément casser?
Ah oui, parce que, heu, on déstructure, on pioche et même dans les playlists, on n'a pas forcé j'ai pas des j'ai pas de playlist, par exemple, d'un chanteur où je vais mettre mes chansons préférées de cet chanteur-là. Ça va être un mélange en fait. Des univers différents, heu, des origines différentes, donc moi j'écoute beaucoup de rap, mais j'écoute du rap français, j'écoute de l'américain. Même américain, il y a de rap de la West Coast, le rap de la East Coast. Donc moi, je j'ai tendance à mélanger un peu tout ça. Donc en fait, c'est c'est très varié et ça représente, au final, ce que j'écoute, mais en une seule playlist, plutôt que de m'écouter un album, heu, d'avoir une ambiance, un timbre de voix et heu, et ensuite repartir sur un autre album, mettre un autre CD. Je trouve ce côté, voilà, le côté playlist très en fait, on personnalise sa musique, au final et c'est, quand même, plaisant pour, heu, un auditeur.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, d'accord. C'est le côté personnalisé qui te plaît et peut-être aussi, heu, le côté variété puisque, comme tu dis, tu passes d'un artiste à l'autre, d'une ambiance à l'autre et cette variété, ça t'apporte quelque chose par rapport à un album qui va avoir la même tonalité?
Bah, bien sûr, c'est la variété que, hem, que je recherche. Après, c'est vrai que si, hem, s'il y a un artiste que j'aime beaucoup, hem, ça me dérange pas d'écouter 20 chansons de lui mais là, dans ce cas, il faudra que ce soit 20 chansons qui me plaisent, enfin 20, y y y 20, une quinzaine, peu importe le le nombre d'a de chansons dans l'album. Mais c'est rare maintenant, parce qu'un artiste ça se veut forcément, heu, toucher plusieurs horizons, toucher différents publics. Donc, heu, il y a peut-être 3 chansons qui vont me plaire, les les 4 suivantes ne vont pas me plaire parce que c'est pas je suis pas l'audience pour. Et encore une fois, c'est cohérent avec le fait qu'avant, je trouve qu'on avait des albums de meilleure qualité, mieux construits. On a voilà les les classiques, des albums physiques. Heu, pour moi, ils sont pas récents. Ils sont plutôt des années enfin de la musique de j j j'écoute en tout cas. C'est plutôt des années 90, début des années 2000. En fait, donc, là je trouve même pas d'album ou très peu, en tout cas, où y où il y a un sans faute, je vais en retenir, franchement si j'en retiens la moitié, c'est déjà un bon album pour moi.
Mmh mh, oui, logique. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Et est-ce que tu penses que ça peut être lié, justement, à l'émergence des plateformes de streaming qui font qu'il y a moins le besoin de faire un album, heu, sans faute, du début à la fin, parce que les gens ils piochent un peu à la carte? Tu penses qu'il y a un lien?
Il y a un lien parce que, déjà, on se rend compte qu'avec une chanson, on peut faire un tube interplanétaire, qu'on n'a pas besoin d'album, heu, derrière, un single. Parce que déjà le c le cas à l'époque des, heu, des CD, où un single, tu avais un groupe qui explosait. Donc oui, ça participe à l'émergence de ça. Et puis, heu, maintenant, on consomme la musique plus qu'on ne l'écoute, parce qu'il y a tellement de choix. Il y a tellement d'albums chaque semaine. Qu'on va écouter, des fois, les les quelques 1res secondes: «Ah non, j'aime pas l'instru, je passe à autre chose». Alors qu'a avant un album, ça avait quelque chose de comment dire? On va prendre le soin d'écouter et de de se faire, vraiment, une vraie critique. On va l'écouter plusieurs fois, surtout si on l'achetait, parce qu'on a quand même dépensé de l'argent, et cetera. Donc, aux 1ers abords, on fait: «Ah, j'ai pas trop aimé, c'était bizarre. Mais j'ai quand même le réécouter. Je vais prendre du recul, je vais laisser mûrir». On prenait ce temps-là. Maintenant, il y a pas le temps pour ça, soit on aime, soit on n'aime pas. C'est in c'est quasiment instantané. Donc, heu, voilà exactement, ça va beaucoup plus vite. Donc, heu, le format album ne colle plus avec la manière dont on consomme et j'insiste sur le mot consommer la musique, plutôt que l'apprécier. Moi je pense qu'on devrait plus l'apprécier que la consommer mais ce c'est pas le cas en ce moment.
Mmh mh. C'est vrai. Mmh mh. Ouais. Ouais, ouais. Bah, oui, c'est clair. Mmh mh. C'est vrai, ouais. La société va plus vite, ouais. Mmh. Et ouais. Ça t'arrive encore d'écouter un album vraiment du début à la fin, de te poser pour bien savourer vraiment chaque moment?
Oui ça m'est ça m'est arrivé. Heu, les plus récents bon pour ceux qui connaissent, il y avait le les albums de PNL donc, heu, qui est un peu de du rap mais du rap assez particulier, très auto-tuné, très poétique urbaine, en fait, avec des plus un rap d'ambiance, on va dire. C'est difficile de mettre des mots dessus. Et c'est vrai que, j'ai accroché à l'album, aux albums même qu'ils ont pu, heu, faire. Donc, ça peut arriver, mais ça reste, heu, de manière générale, très rare. Et comme j'ai dit voilà, si je re si je retire que 2-3 chansons dans l'album qui me plaisent vraiment pas, c'est que l'album, il est quand même très réussi. Et même, je vais même pas sauter, forcément, la les chansons qui me déplaisent parce que l'album, dans son ensemble, est tellement bon que je vais peut être me dire: «Allez, peut être que celle ci, à force de l'écouter, peut être que je vais l'apprécier». Donc mais il faut que derrière le l'album soit de qualitatif et qui soit, comment dire, heu? Bah, que qu'il me plaise, tout simplement, en fait, mais ça c'est très subjectif, bien entendu.
Mmh mh. Ouais, OK. Mmh. Oui, ça c'est clair. Et tout à l'heure tu nous parlais, heu, de l'avantage de pouvoir faire une playlist, genre par ambiance ou par artiste, heu. C'est quoi toi, tes top playlist, heu, en ce moment?
Mmh mh. Alors, heu, j'ai des playlists musculation, heu, comme son nom l'indique, pour la salle de sport, des chansons, enfin des chansons, pas que des chansons, même des, heu, des instrumentales, heu, voilà, motivantes. Heu, donc avec quelque chose, voilà énergétique, parce que, des fois, j'ai pas besoin forcément de parole non plus. Hem, j'aime beaucoup les bandes-son de films mais, hem, c'est-à-dire que voilà, sur sur une bande-son d'un film, il y a peut-être 15 chansons, il y en a peut-être 3-4 qui vont me plaire. Par contre 3-4 s si je prends, heu, 3-4 chansons de ch de plusieurs bandes sons, ça me fait, finalement, un album de bandes sons de plusieurs films, qui me plaît aussi. Hem, j'aime des chants j'aime des tracklist, enfin des playlists en tout cas de plutôt, heu, de saison. Donc en hiver, je vais sur je vais écouter plus des sons des sons mélancoliques, un peu tristes que je veux absolument pas écouter en été où ce sera plus léger, plus festif plus, heu, comment dire? Ego trip, voilà dans une ambiance un peu plus légère. Donc, heu, en fait ouais c'est c'est selon mes ambu sans mon selon mes ambiances, selon mes humeurs. Selon, heu, mes vacances aussi. Ça l'a l'avantage des playlists, c'est qu'on peut faire, heu, du rap français, rap américain, des voilà, on peut trier de cette façon-là. Et ça, c'est trop, quand même, heu, très plaisance.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Bah ouais, carrément. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, en gros tu tu cherches à à ce que la playlist, heu, corresponde à alors, soit une ambiance, ou, une émotion, ou, un état d'esprit recherché, c'est ça?
Exactement, c'est ça, parce que j'ai, comme tout le monde, je peux avoir des humeurs changeantes, selon mon environnement. Ou même aussi, heu, si j'accueille des amis, par exemple, parce que là, dans ce cas-là, je vais plutôt sélectionner une playlist variée ou, heu, soit ce sera des tubes assez connus mais assez variés pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que des fois, la musique aussi, on la partage, donc heu, des fois, je vais inviter, je sais pas, une copine, je vais pas lui mettre mon rap de musculation dans voilà, dans dans, hem dans le salon et dans ce cas, je vais plutôt, voilà, b en en mettre ma playlist que j'ai soigneusement préparée, ou des sons un peu d'ambiance, heu, des musiques de fond, et cetera. Donc voilà, c'est au final, heu, on c'est tellement le le le choix de musical, il est enfin, il est vraiment extraordinaire. Et genre, il il est large comme donc, du coup, on peut peaufiner et avoir des playlists pour son chaque situation, notamment dans des situations de partage, où là, évidemment, on essaye, de, bah, de faire plaisir un peu à tout le monde parce que voilà, du coup, c'est moins c'est moins personnel.
Mmh mh. Mmh mh. Bah, oui, carrément. Oui, c'est clair. Mmh mh. Mmh. C'est clair, ouais. Et, je sais qu'il y a des applis qui te proposent, heu, des des playlists heu, en fonction, tu vois, de ce que tu as écouté, de ce que tu as aimé. Elles te font des playlists pour toi, qu'est ce que tu en penses ça? Est-ce que tu trouves ça sympa? Ça te fait gagner du temps, ou ça casse le plaisir de faire ta propre playlist au contraire?
Non, tu développes un très bon point parce qu'en fait, ce qui se p c'est vrai que maintenant avec des p les, heu, plateformes comme, heu, Spotify, en fait, selon le type de s'il y a un son que j'aime beaucoup, en fait, il y a une fonctionnalité qui me permet d'avoir une playlist qui correspond à une chanson. Don et à ce que je voilà, et gue moi, je connaissais pas. J'ai découvert ça récemment, enfin, récemment, peut-être 1 an. Et, du c ça m'a permis de découvrir plein d'artistes, en fait. Je me suis dit: «Waouh mais c'est vrai que, je connaissais pas.» Et c'est vrai, qu'en plus de ça, donc, ces ces playlists là elle mepermettrent elles me permettent, donc, de découvrir des artistes qui ont les mêmes tonalités des sons que j'appréciais, heu que j'écoutais déjà avant. Et c'est vrai que j'ai fait plein de découvertes, heu, comme ça, et des fois, je je je me prends à le à le faire, c'est-à-dire que quand je tourne en rond un petit peu, que j'écoute un peu la même chose, je me dis: «On va voir ce qu'on va faire». Donc heu, je vais prendre mes sons préférés, et, je vais regarder, si je crois que ça s'appelle playlist radio, quelque chose comme ça, où je vais avoir des sons ressemblants à à des sons que j'ai déjà appréciés. Et ça, c'est une belle fonctionnalité pour faire des découvertes, notamment.
Mmh mh. Ouais, tout à fait. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. D'accord, donc ça, c'est, peut-être pas quelque chose qui va, heu, t'aider par rapport, heu, tu vois, heu, ve re faire une playlist heu, émotions, thématiques, ou énergie, ou autre. Par contre, ça t'aide à découvrir des choses qui vont peut-être enrichir tes autres playlists c'est ça?
Même pas, mais, en plus, après, cette chanson, elle peut atterrir dans une de mes playlists après. Donc, je me l'approprie quelque part. C'était une découverte dans un 1er temps. Et puis, si c'est une chanson mélancolique, et, bah, elle va aller dans ma playlist heu, hiver ou, heu, mélancolie ou peu importe comment je vais l'appeler. Donc heu, non, après ce je me l'approprie. Elle va rentrer quoi qu'il arrive dans une, heu, playlist. J' j'ai pas de son qui se balade à droite, heu, à gauche. Bon, des fois, quand j'ai la flemme, j'ai une, heu, une playlist, heu, nouveautés, donc, les derniers sons que j'écoute. Et quand j'aurai un moment, je vais la je vais la trier. Je vais les mettre dans des, hem dans des différentes, heu, playlists. Parce que j'en ai pas mal. J'ai un bon répertoire. Et, heu, oui, en plus, c'est maintenant, je les, comment dire? J'en prends soin, en fait, de de mes playlists. J'aime bien maintenant que ce soit cohérent, et cetera. Je dis: «Ouh, cette chanson, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a pas sa place là. Elle est elle a un peu heu, gâché l'ambiance. Du coup je vais la déplacer.» Donc oui, c'est vrai que je que ça joue beaucoup sur l'émotion. Et puis voilà, il y a un côté, heu, intuitif là-dedans.
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mouais, tes playlists, tu les écoutes, heu, toujours dans le même ordre ou tu balances en aléatoire?
Aléatoire. Heu, j'aime pas me dire: «Ah, je sais ce qui vient et non, non, non». C'est, heu, c'est un mode, c'est vrai que exactement, qu'il y ait un minimum de surprise et je supporte pas de me dire: «Ah oui, je sais ce qui vient», même si c'est une chanson qui va me plaire! J'aime bien être surpris et hem, du coup, oui non, c'est pas en aléatoire, heu, c'est en aléatoire pardon.
D'accord. Il faut qu'il y ait un minimum de surprises. D'accord, bah, ça, c'est justement un truc qu'on a pas dans un album, bon sauf, si on met l'album en aléatoire. Mais, quand tu écoutes un album de la 1re à la dernière chanson, il y a effectivement, heu, comme tu dis, je sais ce qui va venir après surtout quand c'est un album que tu connais et est-ce que c'est quelque chose qui te gêne ça?
Non, pas sur un album parce que je respecte quand même une cohérence. Après voilà, comment dire? C'est pas comme un un chapitre de livre où, c'est vraiment tu peux pas commencer par le chapitre 6 et après, aller au chapitre 3. Musique, c'est un peu quand même plus décousu, c'est plu un peu plus abstrait, ça veut dire que tu as pas toujours l'impression que, bah, si j'écoute la la chanson 5 avant la 2 est-ce que ça change vraiment la cohérence de l'album? Moi, de mon aperçu, non. Mais, heu, ça me dérange pas sur un album, au contraire, parce que ça raconte quelque chose, quand même, c'est c'est cohérent, c'est cohérent, du moins, bon re exactement. Et puis là, bizarre paradoxalement, ça me dérange moins «Ah, je sais ce qui vient après, c'est vrai qu'elle est bien celle-là». Et du coup, non, sur les albums ça m ça me dérange pas. Je mettrais pas un album que qui me plaît donc de de 15 chansons en mode aléatoire. C'est uniquement mes playlists que je mets en aléatoire mais c'est vrai que maintenant je me rends compte que je fais une distinction, hem, sur les 2 formats.
D'accord. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. D'accord. Ouais, c'est lié à la cohérence. OK. D'accord. Mmh OK. Est-ce que tu as, heu, une playlist que tu écoutes vraiment, heu, peut être pas tout le temps mais, très régulièrement, la playlist, tu vois, qui revient vraiment, heu, de hem, tout au long de l'année?
Oui, ça va être, heu, parce que je su j'écoute un peu de tout, mais bon, on a tous nos préférences et moi, c'est plutôt le rap. Donc, du coup, je vais avoir un rap mais pas un rap trop agressif. Ça, je vais le garder pour la musculation. Donc, un rap un peu plus, heu, porté sur la vibe, sur le les paroles sur une certaine légèreté que ça ça me dérange pas «d'écouter» entre guillemets au quotidien que je vais mélanger au rap américain, mais, faut pas que ce soit un parti trop pris, pas une chanson trop triste, pas une chanson trop colérique, heu, un juste milieu, voilà, de de vibe en fait, heu, de de légèreté tout en restant un peu, voilà, hip hop. Donc ça, c'est le type de playlist que j'écoute, heu, comment dire, heu? Machinalement, genre. Si je sais pas quoi mettre, je vais mettre celle-ci.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mmh. D'accord on va dire une playlist, heu, plutôt, heu, neutre plutôt qu'une ambiance où il y aurai une, heu, une émotion particulière c'est quelque chose de neutre, c'est ça?
Pas si neutre que ça parce qu'il y a un format. C'est à dire que c'est c'est un rap, heu, par exemple, heu, Nekfeu. Voila, il y a des chansons de Nekfeu qui qui pour moi, heu, rentrent facilement dans une playlist du quotidien, en fait. C'est ça. Comme des voilà, une, heu, une playlist de Jay-Z pour le rap américain. Su je vais mélanger les 2 et heu, voila, c'est ce qui est le plus cohérent à mon quotidien.
Mmh mh. D'accord. D'accord et bah, écoute, merci d'avoir partagé cette expérience, c'était vraiment très enrichissant.
Non, mais ça m'a plu d'en d'en discuter avec toi. Et puis, je me rends compte voila, que j'ai un rapport particulier à la à la musique et que c'est vrai que maintenant, je suis, heu, beaucoup plus playlist, heu, qu'album.